えっと、あの、ちょっと、あの、聞いて欲しいことというかですね、自分の最近の、あの仕事に対する、まあ、満足度というか、こう、そういうなんか、気持ちの変化みたいなのを、ちょっとあの、聞いていただきたいんですけども、よろしいでしょうか？
ええ。 はい。 あ、はい、もちろんです。
はい、あい。ありがとうございます。あの、今実は、あの、アメリカに住んでおりましてですね、で、そこで、あの、大学の事務をやっておるんですね。
はい。 あ、はい。
うーん。ほいで、あの、職場的にすごくこう、恵まれて、人間関係的には恵まれて、みんなこう、すごく仲がいい職場に居るんですね。
ええ。 あ、いいですね。はい。
うーん。それでも、なんか、みんな仲良くってこう、まあ、ま、みんなっていうか、仲がいい人が何人、5、6人かで居て、みんなでこう、ウォーキングに行ったりとか、月にいっかいみんなで食事に行ってうーん、そうなんですよ。だからこう、そういう人間関係に対して、不満はあまり無いんですけれども、まあ、何でしょう、もう長くうーんと、これで3年、今同じしょ仕事をずっとやっているんですが。うん、もうさあ、3年じゃないか、もう4年ぐらいになるのかな。
あ、はああ、とても仲良しですね。 はい。 あ、はい。 ええ。あ、その大学の中で、こう、変わったりもせずに、ま、その同じ仕事をやってらっしゃるっていうことなんですか？
うん。それがですね、あの、今の職場に移る前までは、違う職場で同じ大学ではあるけれども、しゅ違う職場にいたんですが。
はい。 ええ。 あ、はい。
うん、一回あのコロナが流行った時に、あの、人員削減で一回クビになりまして。うん、それであの、また帰ってきた時に、また違う職場にあの、雇われたっていう形になったんですね。
ああ、はい。 うーん。 あ。 なるほど。じゃあ、部署が変わって、まあちょっと今の場所で、4年目ぐらいになってらっしゃるってことなんですね。
うん。 はい、その通りんですよ。で、先ほど言っていたようにあの、人間関係はいいし、仕事もま、そんなに、ま、忙しい時は忙しいんですが、普段はそんなにこう、結構自分の時間も見つけられるぐらい、結構ゆったりした職場で、結構気に入ってるんですね。うん。なのですけれども、やっぱりこう、もう長くやってると、ちょっと、あの、飽きてきたというかね。うーん、ちょっとあの、もっと他にもいい仕事があるんじゃないかしらみたいなこう、悪魔のささやきみたいなのがこう。<chuckles> 結構気持ちが起こっちゃうことがありまして。うん、だからこう、どう、自分のキャリアっていうかま、正直言うと、あの、同じまた学校の中でも、違う職場でこう探すとですね、ちょっと時給が良かったりする仕事も、うん、あるんですよね。うん。
はい。 はい。 はい。うーん。 はい。 ああ、はい。 うん。 ああ。<chuckles> ですね。うん。 はい。 ええ。 はい。 うーん。あ はい。結構大学の中で、そういう社内公募みたいな感じで、新しいこうポジションに移動できるような機会っていうのはあるんですか？
そうなんですよ。それがあるんですよね。
あ、いいですね。うん。
うん。で、周りの知り合いとかも、結構そういうのを利用して、あの、どんどん違う職場に移っていって、その時にこうやっぱり賃金の値上げとかみたいのがあったりしているんですよ。で、やっぱ私もこう今までで経験を積んできてるので、あの、ね、申し込めば多分新しい職場に、ちょっと今よりももうちょっといい時給とかで、あの雇ってもらえる可能性はすごく大きいんですね。
ええ。 ふーん。 はい。 はい。 はい。 うん。 うん。 はい。あの、今じゃす、あ、こう定期的にそういう公募みたいなのがあるのは、こうチェックはされているっていう状態なんですか？
うん。 もう鋭く指摘いただいてありがとうございます。まさにその通りで、あの、結構あの、人員の募集の部分はあの、ホームページで結構あの確認できるので、そこら辺はが、結構定期的にあのチェックはしているんですよね。
はい。 はい。 はい。 あ、はい。 あ、もうじゃあそこの部分はもうほんとに、あの、何て言うんでしょう、こうアンテナを、こう張り巡らせていらっしゃるんですね。
うん。 そう。 はい、お察しの通りでございましてですね、やっぱりこう、とりあえずチェックだけはしているんですけれども。でもなんか、やっぱりこう何でしょうね、ホントに実際自分の性格がやっぱりもうこの、結構あの年齢になってくると、もう自分がこう、どういう人かっていうのがだんだん分かってくるじゃないですか。
はい。 はい。 はい。 うん、そうですね、はい。色々経験も得て
なく もう過去に失敗したこととか、ね。そういうことで、あの自分がどういう性格で、自分がもしこういう行動をしたらこういう気持ちになるとかいうのが、結構もう読めるので。なんか今の不安としてはですね、やっぱり、こ
はい。 ううん。 はい。 ええ。
新しい部署とかに、もしこう申し込んで、そして面接とかした後に雇われたりなんかして
はい。 はい。
お給料は上がるかもしれないけれども、実際こう、人間関係とか今すごくいいのに
うーん。 うん。
ね、違う職場に移ったら、またこう快適な職場になるかどうか分からないじゃないですか。
うーん。 そうですね、悪化する可能性もありますもんね。
うん。だからこうそういうことを考えちゃうと、やっぱりこう、ああの、自分的に経験もあるし申し込めはするんだけれども、「うーん」ってこう、悩んじゃう自分がいるんですよね、なんかね。
はい。 うん。なるほど。ちょっと二の足を踏んでしまうんですね。あの、先ほど、あの、コロナの前と、ま、コロナ終わってからまた再度あの、就職した時には違うご職種という風におっしゃってたんですけど、その時のあの、雰囲気はどうですか？以前の時と今の時とだと、結構違いはありますか？
うーん、そうなんですよ。 うん。 そうなんですよ。この、今の職場の前に同じ格好で勤めていた時には、あの、ちょっとね、ほんとにこう感じが違う職場ででして、例えば、今の職場はすごくこう自由なんですね。なんか、あの、なんだろうこう、上司とかはもちろんいるんですけれども、自分の仕事がもう全部、こう、終わっている限り、なんかほう、自分のこう他に好きなこと、例えば読書していたり <chuckles> とか、うーん手芸していたり <chuckles> とか、そういうことしても全然こうオッケーな職場、なんていうか、ね。でも以前はもうまさにそんなこと全然こう無駄話とかもできないようなうん、なんかこう、すごく厳しい職場にいたんですね。
はい。 はい。 う、 はい。 ええ。 ああ、はい。 ええええ。 はい。 うんうん。 うん。 なるほど。 あっ、じゃあ同じこう、大学といっても、職種のこのしゅあの、場所によって部署によって全然こう働き方とかが違うんで、ね。
そうなんですよ。それはもうもう目撃しているんですよね私、うん。
うん。 はい、そうするとまた違う部署になった時にまた違うのかもしれないっていうのがちょっと予想ができてしまうからこそ、ちょっと不安になりますよね。
その通りなんですよ。こう、だからでも、うちの旦那さんとかは、やっぱりこう、ね、やっぱり家族のことですから、なんか、「ええ、でもあの、ちゃんと、もうちょっとちゃ挑戦してみればいいじゃん」みたいな。なんかこう、「ちゃんとあの、絶対きお前ならちゃんとできるから、あの、お給料も多分上がるし、ちょっと申し込んでみれば」みたいなこうことを言ってくるんですけど、でも私も、もうそういう気持ちが全くこうないわけでは実際ないんですよ。なんかちょっと新しいことに挑戦したみたいっていう、もちろんそういう好奇心もありますし。で、今ね、もう結構年取ってきているんで、ま、転職できるんだったら、あと数年以内が最後のチャンスかなみたいな。
はい。 はい。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 はい。 はい。 うん。 はい。 ええ。 うーん。 あ、そうなんですね。うん。
うん。 のちもあるんですけどね。うん。
ああ。なんかお話聞いてると、ご主人はきっともう1回やってみて、もし合わなかったらまた違う部署にこう異動す希望を出せばいいんじゃないぐらいの、ちょっと割とあのね、あのこうあ、何て言うんでしょうね、結構アクティブな感じで考えてらっしゃるのかなっていう風に思いました。
うん。 うん。そうですね、うん。なんか彼自体はあの、実はこのうちの旦那もおんなじ学校で勤務しているんですけれどもうん、でも全然違う職場なんですね。で、うちのだ旦那は私と全然こ、あいなんだろう…対してと言いますかこう、全然こう仕事の職場の人とあんまりこう仲良くいってない感じなんですよ、うちの旦那は。うん、でもやっぱり色々な条件がほかの条件はなかなかいいので、今の職場にいるんですけど。ま、私的にはこうやっぱり旦那がこう職場の人とあんまりこううまくいってないのを見てっていうのもあって、あの、そういうのよりはやっぱりお給料少なくっても、今のこう和気あいあいとした職場のがいいのかななんて思っちゃったりとかね。
あ、はい。 はい。 はい。 ああ、はい。 うん。 ええええ。 あ、あ。 ああ。 あうーん。 そうですね。だから、優先順位としては、今のところが居心地がいいのかなっていう風に、聞いてて、あの、思いましたので、ご自身がね何をじ優先順位でこう持ってくるかによっておそらく変わってくると思うんですけど。ま、「ちょっと、キャリアをもうちょっと伸ばしたい」、「お給料を上げたい」とか、「やっぱり人間関係だよな、毎日し結構長く過ごす場所だから居心地がいいところがいいな」っていうのでこう、思われるかによって変わってくるとは思うんですけれども、ご自身いろいろともう経験もされてますし、ごじゅしね、ご主人の目線もあるので、なんとなく心の中ではご自身のもう答えは出てるのかなっていう、お話を聞いてて思ったんですけど、いかがですか？
うん。 そう。 うん。 うん。 うーん。 あ、う、うん。 うん。 うん、な-なんかね、そういう気になる時もあるし、なんかまたそう、「あ、じゃあちょっとあの、申し込んでみようかしら」とか、こう勢いがある時もあれば、でもその2日後ぐらいには、「あ、いやいやいや、やっぱりこう今の職場でいいわ」みたいな <laughs> うん、すごく揺れ動いてはいるんですけれども、なんだろう、でもやっぱりこうそうですね、今おっしゃられたれたように、なんとなく今自分の中では、「いや、今はそんなにこう変化を求めていない時期」っていうのが、自分でもしかしたらちょっと思ってわかってるかもしれないですよね。
うん。 うーん。 はい。 あ、はい。 はい。 うん。 うん。 そうですね。あ、でもあのチェックはされてるって先ほどおっしゃってたので、それはなんか引き続きしながら、もしタイミングが合えばっていう感じですかね。
うん。 うーん。 うーん、そうですね。うん、なんか今日は聞いていただいてなんか気持ちが、良くなりましたので、うん、どうもありがとうございました。
あ、良かったです。少しでもお役に立てれば嬉しいです。ありがとうございます。